Du, weißt du, womit ich doch mehr zu kämpfen habe, als ich es mir vorgestellt hatte? Das ist, ich mach mich grade selbstständig. Und was es halt mit sich bringt, ist echt immer diese sind diese Unsicherheiten und ich muss wirklich aufpassen, einfach auch um handlungsfähig zu bleiben, äh, dass ich nicht in in ständige Sorgen so abgleite. Also ich hatte schon Phasen gehabt, das das war so massiv, da konnte ich dann teilweise gar nicht mehr, ähm, mich wirklich auf meine eigentlichen Aufgaben konzentrieren. Das ist natürlich so ein Teufelskreis, ja.
Mhm. Ja, verstehe. Ähm, das ist natürlich 'n, äh, ganz großer Schritt, ähm, sich selbstständig zu machen. Hast du denn, äh, bisher immer, ähm, an warst du bisher immer irgendwo angestellt, nur mal so um den Hintergrund zu kennen?
Ähm, ja, eigentlich gar nicht mal. Also ich habe 'n bisschen eigenwillige Arbeits, Lebensbiografie. Ich hatte lange Jahre studiert und dann in der Regel, ähm, äh, mein Leben mit Nebenjobs und 'ner Mischung aus, äh, Studienkrediten und Bafög bestritten, ne? Und jetzt aber jetzt in den letzten ich ich war dann noch mal 'ne ganze Weile krank, äh, rund um Corona, es hat aber auch andere Gründe gehabt. Es war nicht direkt die Corona-Erkrankung.
Mhm. Mhm. Mhm.
Davor war ich schon mal 4, 5 Jahre selbstständig, allerdings ne, das ist eigentlich gelogen, wenn ich jetzt wirklich zurückschaue. Ich war ich war selbstständig und es war nicht so sicher, wie ich das gern gehabt hätte. Tatsächlich nicht.
Ja, es ist halt so allgemein, wenn man sich selbstständig macht, dann, äh, äh, muss man auch irgendwie dieses Ri man hat halt dieses Risiko von Zukunftsunsicherheit, vor allem am Beginn, ne? Weil du hast ja gerade je jetzt gesagt: „Du machst dich gerade selbstständig“. Also, nehme ich mal an, dass du jetzt, äh, gerade in der Anfangsphase bist. Ist das richtig?
<snorts> Ja. Genau. Ja, ja, komplett und das Ding ist, ich habe auch keine Rücklagen, ne? Ich hatte in in in der Coronazeit, die letzte Selbstständigkeit d hat es gekillt. Ich musste sogar Insolvenz anmelden, ja. Das heißt, ich starte jetzt wirklich mit 0 und da gibt es gar kein Sicherheitspolster. Und
Mhm, ja, das ist schwierig. Mhm. Ja, das ist sehr schwierig. Ah, verstehe ich verstehe ich total, ähm, weil, ähm, äh, d wir wollen ja also, alle Menschen fühlen sich ja eigentlich ähm, äh, äh, wollen ein Sicherheitspolster und man muss halt erst mal, äh, damit lerne äh, lernen, damit umzugehen, äh, ganz auf sich selbst zu gestellt zu sein und dieses Sicherheitspolster nicht zu haben. Also, muss ich dir erst mal sagen, dass ich das total mutig von dir finde, dass du den Schritt noch mal gehst
Ja. Mhm.
ähm, und i ähm, ich wollte dich noch mal fragen, ist es denn für dich auch so, dass du, äh dass es nur dass du auf jeden Fall für dich selbst arbeiten willst, ähm, dass du, also, auch nicht Angestellter sein willst? <clears throat>
Mhm. Also, schau, vielleicht dir 'n bisschen Hintergrund zu geben zu dem, was ich mache, ist, dass ich über die letzten Jahre ich habe, äh, ganz lange an einem, ähm, Berufswunsch gearbeitet, mich als Coach selbstständig zu machen. Ich bin über paar Umwege, weil ich in meinen 20ern konnte ich leider meine, äh mein Jurastudium musste ich aufgrund einer Erkrankung ich hatte lange, lange viel im Leben zu kämpfen gehabt mit Erkrankungen, musste ich leider ohne Abschluss abbrechen. Das hat mich sehr, sehr viel gekostet, überhaupt mich da wieder neu zu sortieren, weil ich dann schon Ende 20 war und immer noch kein Berufsabschluss da war, ja. Und diese diese ich habe dann viele Ausbildungen gemacht im Bereich, also, Hypnosetherapie, Coaching und das ist wirklich mehr als einfach nur ich ich f spüre da eine richtige Berufung. Und es ist so 'n Ding, so, ich stehe hier und kann nicht anders, ja? Also, klar, man kann's immer irgendwie canceln, aber da hätte ich <blows air> oder ich ich wüsste nicht, wie ich das Loch, was dann folgen würde, verarbeiten soll seelisch. Es gibt nur so 'n nach vorne für mich. Und ich ja.
Gut, mhm. Mhm. Oh, super. <clears throat> Ja, äh Ja. Verstehe, ne? <clears throat> Und ich will dich da auch, ähm, ähm, total ermutigen, ne, dass du praktisch deinem <clears throat> dem f folgst, was du wirklich machen
Danke.
willst, weil die meisten Menschen stecken in einem Arbeitsverhältnis, äh, fest, was dann wirklich nur, äh, dazu dient, Geld, ähm, zu verdienen. Aber wenn wir das mal so anschauen, wir verbringen die größten Teil den größten Teil unseres Tages darin und es ist nun mal, ähm, ja, 'ne ganz andere Sache, wenn man vor allem jetzt du sagst, du bist Coach, ne? Äh, also, dass du dann praktisch auch vielleicht das Gefühl hast, äh, Menschen zu helfen und dann wirklich etwas machst, wo du auch hinter stehst, ne? Also, äh, ich denke, dass du da schon richtige, äh dich dich richtig positionierst, für dich selbst.
Mhm. Ja, komplett. Mhm.
Und, ähm, der Anfang ja, die diese Zukunft i also, Unsicherheit ist total Verständnis. Man man St Verständnis, because man weiß halt nicht ähm, gut, wird es klappen, wird es nicht klappen, ne? Und du sagst jetzt, du hast überhaupt kein, ähm, äh, Startkapital. Hast du denn vielleicht auch Eltern, die dich da 'n bisschen unterstützen könnten?
Ja. Nein, nein, das ist wirklich klettern ohne Seil. Ganz ehrlich, ich habe am Anfang ich bin jetzt in meinen 40ern, in meinen 20ern ich weiß auch nicht, ob das gesund war, ja? Damals war ich halt auch 'n Mensch, äh das liegt vielleicht auch einfach am Alter, das hat gar nicht so sehr viel mit mir zu tun, aber da war ich so' ne so' ne bereit ich war 'n Zocker, ja? Ich bin gerne einfach volles Risiko gegangen und oft wurde ich belohnt. Unter anderem wurde ich auch also, ähm, ja, bestraft. Also, ist der Plan nicht aufgegangen. Und wenn der Gewinn groß war, war er groß und die Verluste halt dann haben sich entsprechend summiert, ja. Wahrscheinlich war es auch 'n Nullsummenspiel. Und zu Beginn also, ich war jetzt die letzten, ja, 6, 7 Jahre schon, also, Mitte 30 hatte ich angefangen, war ich damit beschäftigt, dieses Ziel zu verfolgen und es war auch noch 'ne andere da war ich noch näher an dieser Energie dran, die ich in den 20ern hatte. „Ach egal, mach einfach mal und nachjustieren kannst unterwegs und es findet sich immer 'ne Lösung.“ Und so weiter. Es ist nicht ganz weg, aber es ist doch ich spüre, ich habe nicht ich nicht mehr ganz so krass diese diesen diese Abenteuermut, der ist 'n bisschen gebändigt, ja?
Klettern ohne Seil, okay. <laughs> Mhm. Mhm. Ja klar, ich meine, wir verändern uns ja alle mit der Zeit auch basierend auf unseren Erlebnissen, die wir schon hatten.
Mhm.
Ähm, ist es denn irgendwie vielleicht möglich für dich, dass du, ähm, <clears throat> deinen deine Selbstständigkeit, äh, etwas langsamer aufbaust und vielleicht, ähm, nebenbei so einen Teilzeitjob annimmst, wo du praktisch so 'n bisschen, ähm, Sicherheit, ähm, hast, damit du nicht so ganz auf dich beste gestellt bist? Weil ich weiß gar nicht, ob das überhaupt 'ne, hm ja, wäre das vielleicht eine Möglichkeit für dich oder ist das zu kompliziert?
Ja, das ist, ähm nein, das ist tatsächlich das, was ich im Moment auch anstrebe. Ich habe jetzt noch kleinere Nebenbeschäftigungen, also, auch mit dem mit dem Gedanken, ähm, dass mein einfach durch die Nebenbeschäftigungen, Nebenjob, Teilzeit meine Fixkosten gedeckt sind, also Wohnung, Krankenversicherung, Essen. Und dann sage ich immer so als Formel, dass das Kind, äh, ohne Druck aufwachsen kann, ja, und damit meine ich natürlich mein Coaching-Baby, dass es nicht Erfolgsdruck so ausgesetzt ist. Und
Ja, super. Mhm.
ja, es ist die Sachen, die ich jetzt mache, die sind, ähm die die Nebenbeschäftigung, die ich habe, die sind mit Sch Schwankung, da habe ich keine Garantie. Im im Grunde suche ich etwas ich mache das total gerne, aber im Grunde bräuchte ich sowas wie 'n festen Teilzeitjob, wo ich meine Summe x habe. Ich glaube, ich habe es mal durchgerechnet 1500 €, äh, wäre okay, ne? Lebe ich nicht wie 'n Hund. Bleibt nix hängen, aber ich lebe nicht wie 'n Hund und könnte nebenbei meinen Traum weiterverfolgen. Und da ist aber noch so 'n bisschen das Ding, dass ich etwas suche und das hat noch nicht so geklappt, wo ich, ähm es ist nicht völlig also, ich ich brauche danach ich muss nach Hause kommen und es muss mir noch 'n bisschen Energie und Lebenslust übrig bleiben. Wenn ich jetzt irgendwie im Lager stehen würde und Pakete stapeln. Ich glaube, boah, das kann ich mal 'n Vierteljahr zum Ü Überleben machen, aber auf lange Sicht, dann komme ich nach Hause, habe ich keinen Bock mehr, coachen. Dann will ich einfach nur, weiß ich nicht, glotzen oder so was. Ja.
Mhm. <chuckles> Ja, natürlich, ne? Ähm, aber du kannst das dann vielleicht dann auch, ähm wenn du jetzt dann mit dem Coaching angefangen hast, wenn du da vielleicht, ähm, 2, 3, äh, Klienten hast, dann kannst du das andere langsam runterfahren, ne? Aber ich finde, du hast auf jeden Fall den richtigen Ansatz und ich sehe ja schon, du hast auch schon so, ähm ja, etwas, äh, a äh, d 'n Plan und 'ne kleine Lösung gefunden, dass du praktisch die Teilzeitbeschäftigung da hast, um dich zu unterst um die Grundkosten abzudecken.
Ja. Genau, genau. Mhm. Ja.
Und, ähm, äh ja, und damit du de dem halt nachgehen kannst, was wirklich an deinem Herzen liegt, ne? Was dich wirklich, äh, ähm, dann auch voll, äh jetzt fällt mir das fulfilled ist das richtige Wort, ne?
Ja. Erfüllt, ja.
Dass sich d das erfüllt und, ähm, äh und ich glaube auch, wenn vor allem wenn du ein Coach bist, wenn die Leute merken, dass du richtig dahinter stehst, ähm, dann wirst du auch Leute finden und, äh, mit der Zeit, ähm, äh, ganz in den Coaching in die Coaching-Selbstständigkeit wechseln können. Ähm, sei einfach nur geduldig, denn es man muss halt auch die richtigen Leute treffen, ne? Und wenn man mal jemand hat, dann ist es oft so, dann wird man auch weiterempfohlen, ne?
Mhm. Mhm. Mhm.
Aber ich sehe schon, du hast auf jeden Fall du hast ja schon Erfahrung mit dem allen. Also, baue auf deine Erfahrungen auf, und, ähm, nimm dir einfach auf Zeit und fühl dich nicht so: „Okay, ich bin jetzt in meinen 40ern.“ Du hast du hast Zeit, ne? Ähm
Ja.
hilft das vielleicht so 'n bisschen, dass man einfach, ähm, de das Denken auch über so 'n bisschen einstellt auf das, was auf einen zukommt?
Ja, ich ich fühle mich auf jeden Fall gehört und auch auch bestärkt, meiner Vision zu folgen. Das sind, ähm das ist nicht selbstverständlich, nicht jeder hat so viel Verständnis dafür und, äh, ich glaube auch, der diese Erinnerung daran, geduldig zu bleiben, auch 'n Traum zu verfolgen und die Perspektiven, die du mir zeigst, dass es dann auch äh, Türen offen aufgehen, ja? Das fehlt ja manchmal nicht viel. Tatsächlich ist es dann mal eine gute Empfehlung, plötzlich wird es zum Selbstläufer. Zumindest, ähm ja, in in diese Dinge versuche ich einfach ganz viel Vertrauen zu geben, un und es gibt dann eben trotzdem Zeiten, wo, puh, da geht mir ja auf gut Deutsch, der Arsch, auf Grundeis, ja? Darf man so nicht sagen, aber es ist, ähm
Mhm. Genau. <chuckles> Ja. Also, lass dich nicht ermutigen. Ähm, gehe deinen Träumen nach, du schaffst das schon und habe halt Geduld, denn im Endeffekt wird sich's auszahlen, weil du dann wirklich, ähm, ein was machen kannst, was dich wirklich erfüllt.
wirklich kompliziert. Ja. Ah, das hat mir echt geholfen, auch die Ruhe, die du da für mich reingebracht hast. Vielen Dank.
Freut mich.